Alam mo ba 'yong kanta ng ano, ewan ko kung alam mo 'yong ka alam mo 'yong kantang, I Hate Mondays? <chuckles> Eh, kanta ko 'yon, eh, tuwing Lunes, eh, alam mo 'yon.
Ata. <laughs> Of course. <chuckles> Tinutugtog mo ba sa
Tapos 'pag Biyernes naman ano, 'no, paborito ko 'yong kanta no'ng The Cure, eh. 'Yong, ano, 'yong, Friday I'm I'm in Love.
Ayun.
<chuckles>
<laughs> Ay, magandang kanta 'yan, ah.
Kasi weekend na, eh, 'di ba? Oo.
Oo, talaga naman. Ako 'pag ano na, 'pag Linggo. Hapon, ng Linggo.
'Yan.
Parang na fi-feel ko na 'yong ano, alam mo 'yong tinatawag na Sunday blues.
'Yon, oo.
Kasi pasok na naman. Palapit na 'yong pasok.
Parang ano, 'no, masaya lang ako 'pag Lune ah, 'pag sa Linggo ng umaga, eh.
Oo.
Pero 'pag 'yong ano na, 'pag hapon na
Pahapon, pagabi. Ayan na. <laughs>
hep, ito na tayo. <laughs> Parang matutulog na naman ng maaga. Alam mo 'yon.
Balik na naman. Oo.
'Nay.
'Yong Linggo, eh, 'no, parang half-day mo lang na, ano, mae-enjoy.
Oo. 'Yon nga, eh. Kaya nga ano, eh, Biyernes pa lang nagre-rejoice na ako, alam mo 'yon.
Oo. 'Yon.
Parte na ng weekend ko 'yon.
Ako, ano, Thursday pa lang.
Ah, Thursday pala. <laughs> Ini-extended, eh, 'no.
Oo, parang Friday eve, 'di ba?
Oo. Tama, tama.
Excite na ako niyan. <laughs>
Eh, ano naman